जी। जी, जी, बिल्कुल, मतलब अ, जब मैं घर में पहुँचा, तो हालाँकि लाइट तो क पूरे गाँव में नहीं था। <chuckles> क्योंकि लाइट ही जा चुकी थी, इतना वर्षा होने के बाद। खासकर के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, यहाँ क्या होते हैं कि पेड़ वगैरह पेड़ वगैरह ना जल्दी टूट जाते हैं। अ, जी, उसके वजह से ये जो आंधी-तूफ़ान वगैरह भी चलते हैं, तो इसी वजह से गा लाइट तो था नहीं, तो मैं एकदम से जब दरवाज़े में पहुँचा, तो मम्मी डर गईं। "अरे! कौन? तू आ गया?" तो मतलब घबराए हुए तो थे, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन मुझे दिखाया नहीं कि उम, ये अलग परेशान हो जाएगा, बोल के। बाकी फिर हमने नाश अ, खाना वग़ैरह खाए। अ, लेकिन वही एक जो चीज़ था, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, जिसमें हाँ, जिसमें बाढ़ और तूफान में मैं फँस गया था। जी।
जी। <chuckles> ज़ाहिर है। गिर जाते। हुँ, हुँ। उ, जी। जी। हुँ। याद रहेगा। <chuckles> हुँ, और आपने बताया कि वो पुल टूट गया, तो क्या फिर वो पुल बना क्या? क्या हुआ उस पुल का, फिर?
जी, बिल्कुल, बाद में बना था वो पुल, और अ, ज़ाहिर-सी बात है, है ना? जो अ, ग्रामीण जो सेवाएँ हैं, जो वहाँ की सरकारें देखती हैं। जी अ, और खासकर के अ, जो गा ग्राम, जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे अ, वहाँ के जो पार्षद वगैरह होते हैं, वही चीज़ वो देखते हैं। तो बिल्कुल, और ख़ासकर के ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें तो सरकार का एक जो अ, सहयोग तो रहता ही है, पहला जी। तो वो पुल बन गया था, और हालाँकि वो अच्छा पुल बना पहले से, पहले तो लकड़ी का था, बाद में उसको लोहे का पुल बनाया गया और जो उसके पिलर्स वगैरह थे ना, वो भी एक तरीके से काफ़ी मज़बूत बनाए गए, जो ज़मीन से थोड़े-से दूर थे। जी।
हुँ। हाँ, वो रुक जाती है। हाँ, हुँ। हुँ। महत्वपूर्ण हाँ, हुँ, हुँ। दूर रहे, अच्छा, अच्छा। बहुत-बहुत, आपकी तो बहुत ही रोमांचक ये कहानी लग रही है, और आपने जिन आर्मी लोगों का आप उनसे जैसे बात करी, उन्होंने आपकी मदद करी, तो क्या वो कन्वर्ज़ेशन था, वो बातचीत थी, क्या था वो? कैसे आपने उनको अ, क्या उन्होंने आपकी मदद की घर पहुँचने में, या फिर आप बस उन्होंने रास्ता दिया आपको?
<chuckles> जी, जी।